Certo, vabbè sicuramente anche non avere la radio che è proprio il lo strumento di base per comunicare anche dove non prende il telefono, ehm, quello è stato referente un po' anche cioè un errore della guida, ehm, proprio vi vi ha messo i in pericolo di base di base lui perché è una cosa di base.
Esatto. Infatti noi non volevamo neanche dargli l'ultima parte dei soldi, ehm, però più o meno lì son tutti corrotti, lui ci ha bloccato fuori dall'aeroporto con le guardie, ha detto: "Se voi non pagate voi da qui non partite più." Quindi, ehm, siamo stati messi anche sotto "minaccia" tra virgolette, cioè
Mh. È perfetto, cioè vabbè effettivamente è una o comunque è una zona in cui insomma, non è proprio facilissimo anche giusto, la parte burocratica, capito, o così
Un'esperienza <chuckles> No, no, a Zanzibar mi ricordo che c'avevano fermato col furgone e ci avevan detto: "Adesso voi ci date $ 100, se no no voi noi vi ritiriamo la macchina." Eh, eh, cosa fai, li paghi, eh, son tutti corrotti.
Mh. Quindi non non torneresti a fare un'esperienza in quella zona come come viaggio, hai chiuso?
No, assolutamente, assolutamente.
Neanche in nel nel continente però ci torneresti in generale?
Sì, sì, ma non nella Tanzania. Io in Tanzania proprio non ci metterò più piede nella mia vita, ne sono proprio sicura al 100%. <chuckles>
Da qualche parte. È stata un'esperienza che ti basterà per tutta la vita, quindi comunque l'hai fatta, puoi puoi lavartene mani, puoi passare oltre, beh, e visitare altri posti comunque. Ti è rimasta impressa sicuramente. Quindi è stata una È stata una bellissima chiacchierata molto anche un aneddoto interessante, quindi mi ha fatto piacere parlare di questa cosa, e ti auguro una buona serata.
Esatto, esatt Assolutamente guarda, sì sì. <chuckles> Ah, fai diverso. <chuckles> <laughs>

Eh, e e non era buono, cioè comunque ave ed è un po' strano però magari anche mangia cioè oddio, il pomodoro, ah effettivamente non lo so.
No, no, era in ma anche perché c'erano un sacco di spezie dentro, era era una roba immangia poi io odio la banana, cioè mi vien proprio da vomitare, quindi non non <chuckles> sì, sì, s
Mh-mh. Aspetta, allora proprio azzeccatissimo. Mah, scusa volevo chiederti, ma cioè voi in base alle cioè che foto c'erano su internet per essere cioè era proprio tanto diverso?
Azzeccati. Allo il problema è che non c'era su Booking, okay? Non esisteva proprio su Booking, quindi non abbiamo neanche potuto controllare le recensioni eccetera. Era proprio una cosa a parte, come quei resort che hanno le agenzie, che non sono neanche sui social, perché sono privati tipo, no, hanno degli accordi. Quindi, mhmm, noi avevam visto le foto, ma non del cibo, avevam visto le foto delle camere, sembravano molto esotiche, no, belle, tipo quei glamping che vedi su TikTok nella savana, un po' quel genere lì. Ehm assolutamente no! Diciamo che io la mhmm, quella sera lì, ovviamente non ho toccato cibo, volevo mangiare del pane, ho aperto il pane e dentro c'erano le formiche. <chuckles>
Mh. Sì. Mh-mh. Ma il pane che eravat avevate portato voi?
No, no, il pane che ci han dato loro.
Avete andato lor ah okay, perfetto quindi proprio servizio completo. Vabbè comunque pro comunque proteine cioè
Esa Eh guarda, il mio cibo preferito. <chuckles>
Caso ti piacessero. Magari è un tipo tipico della zona quindi, voleva
Ah, soprattutto perché camminavano ancora dentro la mollica, quindi guarda, fantastico. <chuckles>
Mh.